Alors, la plus grande surprise que j'ai eue récemment, heu, heu, c'est, bah, mon voyage, heu, mon départ au Vietnam, en Asie et heu, bah, c'est vraiment une surprise pour moi déjà, en plus ça s'est fait super vite. Au début en 1 an avant tu m'aurais dit 1 an avant, tu vas aller au Vietnam, tu vas vivre des choses incroyables, je t'aurais pas cru. Donc ça s'est fait assez ouais, ça s'est fait assez rapidement.
Mmh mh. OK. Waouh! Mmh mh. Mmh mh. C'est vrai? Oh waouh! Mmh mh et ça s'est décidé comment?
Ça s'est fait comment? Donc en fait, j'ai un am j'ai un ami, heu, qui est, heu, ça fait plus de 10 ans qu'il est en Asie, mais bon, lui, il fait un peu tous les pays et heu, après et on est souvent en contact, heu, surtout moi, après le travail, on passe énormément de temps à discuter, à v à essayer de de monter des projets ensemble.
Ouais. Ouais. Mmh mh. D'accord. Mmh mh.
Et et puis, heu, il y a un moment où, heu, j'ai commencé à voyager et je me suis rendu compte que voilà en fait, heu, c c ma vie, de ma vie actuelle me plaisait pas donc heu, voilà je voulais faire quelque chose qui me qui me donnait cette liberté de voyage de voyager. Voir ailleurs. Et puis, heu, ben ça tombait bien parce qu'avec mon ami justement, on voulait monter des des projets en ligne et cetera
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Oh, bah ça c'est bien! Donc, m mmh mh.
donc heu franchement, ça s'est super bien emboîté.
OK, top! Et donc là, tu gères ton truc ton projet en ligne, heu, bah, d'où tu es?
Mmh mh. C'est ça. Donc heu, là je peux être n'importe où, heu, je travaille sur mon projet, il est pas encore sorti, on est on est en train de bosser dessus. Heu, mais voilà en tout cas, c'est une nouvelle vie, heu, et et et voilà je suis
OK. Mmh mh. OK! Ouais, et j'i j'imagine, heu, nouvelle ambiance, heu
Ah bah tout tout est différent, ici. Heu, je suis arrivé ici un peu à l'inconnu, je savais pas trop à quoi m'attendre. Enfin un un petit peu parce qu'on peut voir des vidéos et cetera, mais de le vivre c'est encore autre chose.
Ouais. Ouais, ah j'imagine. Mmh mh. Ouais. Bien sûr. J'imagine bien.
Et heu, franchement je suis je suis étonné je suis surpris mais, heu, dans le bon sens. Dans le sens où, heu, dans le sens où, heu, je m'attendais pas à que ce soit aussi bien.
Mmh mh. Ça c'est bien! Mmh mh.

Bah, on peut vivre très bien ici heu, en Asie.
Ah. J'imagine bien. Ouais, ouais, ouais, ouais.
Du coup, avec, heu, l'euro, c'est un peu plus fort que la monn que la monnaie, heu, la monnaie du Vietnam, même en Asie, en général, hein. Là, c'est pareil pour la Thaïlande.
Mmh mh. Bien sûr. Et et c'est moins cher. Forcément.
Bah, du coup, heu, tu as, ton puv pouvoir de d'achat est beaucoup plus élevé
Mmh mh. Tout à fait. Mmh, mmh mh.
et quand le salaire moyen est de 300-400 € au Vietnam et que toi, tu arrives à avoir 1 800-2 000 €
Mmh mh.
bah, tu vis, heu, bah, tu vis royalement, c'est ça. C'est le mot juste. <chuckles> C'est le bon mot. C'est le bon mot.
Tu vis royalement. Ouais, ouais, ouais. Non c'est vrai, c'est ça. Ouais, ouais. Tu peux te permettre, heu, des choses que tu peux pas te faire, heu, dans dans un pays occidental. Ouais, ouais, c'est sûr.
C'est ça. C'est c'est exactement ça. C'est-à-dire, là, en fait, je me prive de rien du tout. Heu, je vis vraiment, heu, vraiment très bien. J'ai une piscine en haut. Heu. Je je j'avais pas le temps de faire de sport et donc il y a un sport que j'ai toujours voulu faire. C'était le Muay Thai. Il y a un club juste en bas de chez moi
Mmh mh. Mmh, mmh, mmh mh. Ah ouais. C'est génial ça. Mmh mh. Mmh mh. OK.
heu, je peux aller travailler sur mon ordinateur dans les cafés avec, heu, avec tous les coworkers
Mmh mh. Et et personne t'embête, j'imagine?
Personne m'embête. Honnêtement, je suis, heu, c'est, heu, c'est safe, comme pas possible. Tout le monde est souriant, tout le monde est bienveillant, même les touristes, ils sont bien. C'est à dire, il y a il y a plein Il y a pas des touristes qui viennent un peu faire le bordel, ou alors: «Regardez, moi, je suis un touriste, je viens de là». Tout le monde est dans son coin. Tout le monde est gentil. Tout le monde veut découvrir, heu
Mmh. Mmh mh. Mmh mh. Ah tant mieux! <laughs> Mmh mh. Ah ouais, ouais, ouais. Mmh mh. Bah, tu vois, le ce genre de touristes, heu, qui viennent et qui qui font, heu, des des des problèmes. Tu sais, c'est ceux qui n'acceptent pas, en fait, la culture.
Mmh mh.

Et du coup, voilà, les gens savent que faut pas faire n'importe quoi, parce que, enfin, j
Bien sûr, évidemment.
et je sais pas, d'ailleurs, si tu as vu, il y ces derniers jours, un peu, dans les infos, il y a des influenceurs qui vont en Asie et qui font, heu, un peu les malins avec la police ou ou des choses comme ça pour faire des pour faire un peu de buzz.
Mmh mh. Ouais. Ouais. Ah, non, j'ai pas vu! Mais oh, en fait, en gros, ça ne m'étonne pas, hein, parce qu'ils cherchent le buzz.
Mmh mh. C'est ça, ils cherchent le buzz. Donc ils veulent faire du buzz. Au final, ils se retrouvent en prison et là, maintenant, ils pleurent.
Mmh mh. <chuckles> Ben, bien fait, j'ai envie de te dire.
Voilà. Ça ça apprendra de de de manquer de respect à un policier parce que le policier, là-bas, i il va pas laisser passer ça
Ouais. Ben, ouais. Mais il va pas laisser passer, c'est logique, hein, et en plus heu, parce qu'en fait je pense qu'en France, heu, tu sais, il y a tu sais, les lois sont écrites de façon à ce que, voilà, ça protège et heu, le policier et hem, le la personne mais heu, là-bas, eux, c'est tu manques de respect, c'est fini, hein.
et heu Enfin. Mmh mh. Mmh mh. C'est fini. C'est ça. C'est tu as tu as pas de 2e chance. C'est: tu vas au trou et tu restes, heu, 5 ans et on verra si tu t'es calmé.
Mmh mh. Mmh. Beh, c'est ça. Mmh <chuckles> et ça leur fait tout drôle parce qu'ils ont pas l'habitude. Tu vois? <laughs>
Mmh. <chuckles> Et c'est ça et après, ils pleurent, en fait et en plus, les prisons, ici, c'est pas les belles prisons de chez nous, hein. Chez nous, c'est le confort. Les prisons d'ici, de chez nous, en France, c'est confort.
Ah, ouais. Mmh mh, mmh mh. Tout à fait. Mmh, mmh mh.
Ici, tu vas te retrouver, heu, dans 5 m2 avec 5 personnes
Ouais.
et dormir l'un sur l'autre. <chuckles> Il va faire chaud et heu
Ouais et en plus de ça, tu vas tomber sur quelqu'un qui, peut-être, ne ne ne ne ne t'apprécie pas. Tu sais pas. <laughs>
C'est ça. C'est ça. Tu peux avoir des problèmes. En plus, là-bas, il fait super chaud, pas de clim, pas de ventilo. Ah non, c'est horrible.
Mmh, mmh mh. Ouais. Ouais, non, c'est c'est c'est chaud. <laughs>
C C'est clairement clairement. Ah, c'est pour ça, moi, heu, moi, je je de toute manière, partout où je suis, je reste à carreau, mais là
Ouais.
je je ferai pas je ferai pas le malin, hein. <laughs>
Mmh. Tu as tu as tu as raison. Mmh, bah, ouais, tu c'est c'est sûr, faut pas faire le malin, hein, mais, du tout, hein. Mmh mh.
C'est ça. Non, bon, même, là, il y a quelqu'un qui m'insulte dans la rue, je fais: «Oui, Monsieur, oui, tout à fait, tout à fait, au revoir, au revoir». <chuckles> Je
Ouais. Ben, après, c'est tu as tu as une limite aussi. Heu, toi, tu s si ça te touche pas. En fait, faut vraiment que ça te touche pas. Comme ça, en fait, tu en as rien à à cirer de ce qu'ils te disent. Heu, c'est c'est plus important. Mmh.
Nan, ouais. Ouais, c'est ça et après ça dépend, en fait. Ça dépend. Si je vois que, heu, une personne est un peu énervée comme ça ça va me faire marrer,